Nah, diusillinya tuh, e dipanggil-panggil, "Jaran ebeg jaran ebeg." Nah, nanti anak yang betul, anak yang terkejar biasanya otomatis langsung jadi apa ya, bulanan si jaran ebeg ini. Karena kan cukup ngeri ya, jaran ebeg itu, larinya itu beneran aduh kalau misalnya aku inget masa kecil aku tuh ya, cepet banget dibandingkan aku yang kecil gitu badannya. Apalagi tuh ak
Gimana tuh? Oh, menarik banget. <chuckles> Oh, oke. Berarti Abang sebenarnya juga ngalamin ini secara langsung ya? Aku kira nih hanya cerita aja yang Abang pernah dengar.
Iya. Enggak, ini aku ngalamin secara langsung. Jadi, eee, aksesoris jaran ebeg ini cukup iconic sih. Dia itu pakai baju merah, pakai ikat kelapa, bawa pecutan, bawa kuda lumping yang terbuat dari rotan, bawa eh, di kakinya tuh ditempelkan gelang lonceng, kaki kaki lonceng itu loh yang, eee, bunyi kerincing betul, iya. Jadi ketika jaran ebeg ini mengejar, otomatis kita tahu nih jaraknya udah deket, apa udah masih jauh. Karena kan dari kerincing iya, itu yang paling seru sih, gitu.
Wah, keren. Iya. Ah iya, kerincing-kerincingan ya, kayak kerincing, oke. Wah, serem banget. <giggles> A itu berarti dia keliling dalam keadaan kerasukan tadi ya?
Betul, iya, makanya suka ada pawang, butuh 5 pawang. Nanti di belakang jaran ebegnya suka ada instrumen-instrumen musik, kayak, eee, gendang kayak, eee, apa ya, aku bilangnya gamelan tapi gamelan yang bisa dibawa gitu loh. Ada gong kecil juga gitu, jadi ramai.
Oh, oke. Ah iya. Wah, ini menarik sih, karena kayak banyak banget menyatukan, ada tradisi, ada juga memperkenalkan musik apa bukan musik, alat musik daerah berarti ya?